जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है कि जो है तकनीक के चलते आपको मतलब ख़ुशी के बजाय त तनाव और चिंता भी काफ़ी हद तक महसूस हो सकती है क्योंकि आपने देखा होगा आजकल सभी लोग जो है इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो है मतलब डाटा प्राइवेसी की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी चल रही है क्योंकि सभी जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और तो उनका जो डाटा होता है वो फाइल पे ही रहता है और जो कंपनी है वो मतलब चोरी छुप के उसका इस्तेमाल कर सकती है। मुझे लगता है कि इसके बहुत से नकारात्मक रूप भी हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग जो हैं सोशल मीडिया चलाते ही हैं, आजकल हर कोई चला रहा है और मतलब एक-दूसरे से तुलना करने की जो आदत है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव देती है, आपने देखा होगा कि आज वो वहाँ गए थे, उसके साथ गए थे, आज उन्होंने ये खाया, ये पहना है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी गलत बात है और सोशल मीडिया का मतलब एक जो दुष्प्रभाव भी है ये। आपके क्या विचार हैं इस पर?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, जी। हाँ। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है कि देखिए सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव तो हम देख ही रहे हैं कि वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दिखावे की ज़िंदगी हो गई है और सोशल मीडिया कहीं न कहीं जो हम एक सामाजिक प्राणी हुआ करते थे वो हमें अ, जोड़ने के बजाय लोगों से तोड़ता जा रहा है, हम अ, अकेले में ज़िंदगी जीना सीख सीखने लग गए हैं, सोशल मीडिया में हम अ, जो है ज़्यादातर वक़्त जो है खुद पर गुज़ारते हैं और पर्व त्योहार जो सामाजिक उम, जो उ उत्सव होता है उस पर हम सम्मिलित होने के बजाय, एकजुट होने के बजाय अकेले-अकेले मनाकर दिखावा करते हैं कि हम बहुत अपनी ज़िंदगी में ख़ुश हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं अ, वास्तविक जीवन में ख़ुशियों भरा तो हो ही नहीं सकता, तो ये कहीं न कहीं हमें सीमित कर दिया है अ, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम जब तक समाज में एकजुट से नहीं रहेंगे तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते, ख़ुश नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है ऐसा सच ये स बात सच है?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
हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हा हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ जी।